Tama, tama, kasi sa at least man lang sa gan'yang bagay, eh, ah, mabawas mabawasan din natin yung ano, yung kumbaga, yung polusyon.
Mm. Mm, totoo. 'Tsaka uso ba sainyo yung compost pit na, meron pa mga gan'yan ba sa lugar ninyo?
Oo. Ah, dito sa'min, eh, wala, pero kung sa, yung sa mga farm namin, eh, yung sa mga farm namin, eh, yun yung mga ginagawa namin.
Oo, wala na, mm. Karatig-bayan, mm. Mm, um
Ah, dun yung mismo ano, ah, nilalagay yung mga nabubulok, oo.
Mga basura. Mm, galing naman kasi samin din gan'yan, eh. Yung mga nabubulok, yung mga kagaya ng mga prutas na, lalong-lalo na yung saging, kasi sa probinsya talagang nag-o-over ng ano 'yan, eh ng supply, nilalagay namin dun sa hukay lalo na kapag nabubulok, tapos yun, dun lang ng dun para hindi pataba na din talaga sa lupa, 'di ba? Mm.
Oo, oo. Tama, oo. 'Tsaka malaking tulong din talaga pag meron kang gan'yan, kasi, ah, siyempre kung mahilig ka talagang magtanim, eh, nakakatulong din yun sa pagyabong talaga ng mga tanim mo.
Tama, mm, ka kahit sino mm.
'Di ba? 'Tsaka hindi ka na hindi pa hassle na na ano, na mag-isip kung saan mo itatapon yung mga basura mo kasi meron kang ano 'di ba.
Mm. Tama.